あ、ま、そうですよね、確かに。うーん。
うーん。なんで、ね、ちょっと、仕事終わりました。嬉しいです、「よし、音楽を聴いて帰ろう」っていう時に、誰にも邪魔されずに、車ん中で歌う時とかは、「英語の曲はちょっとな」っていう気持ちはありますね。
はい。 はい。 あ、はい。 ああ。なるほどなるほど。そうすっと、やっぱ日本の曲の方がこう
なはい、ううなおかつ、2010年前後が僕ん中で一番ちょっと、はいはい。結局、趣味があんまり変わってないんですよね僕の中で、やっぱり。
あ、はい。あ、にせんじゅうねん前後。<laughs> そうなんですね。 ああ、そうなんですね。じゃ、もうほん
はい。当時好きだった曲を、つ <chuckles> 一生、す、一生歌い続けはい。はい。
ええ。聴いてらっしゃるってことですか。あ、そうなんですか、なるほど。そうなんですね。やっぱ、もう、こう、昔の曲うん r。
だから言ってしまうと、インプットというか、その、聴くのは最新の曲は聴くけど、ま、友人とカラオケとか行く時は、アウトプットっていうか、ま、出力する上では、やっぱ、ちょっと、僕の時の世代、僕が、あの、一番音楽を聴いてた時代の曲にちょっと戻っちゃう感じはありますね。
はい。 ええええ。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。あ、なるほど。そうそうよく音楽聴いてらっしゃった時代っていうのは、やっぱ学生の時ですか？それとも社会人になられてから？あ、学生の時が多いですか。
はい。 学生の時が多いですね。でも、あの、ちょうど WALKMAN とかがでかあの、僕ん中ではい。あの、使い始めた時期とかは、ほんとに僕が好きな曲をそこに入れてみたいな感じでやってましたし。
あ、WALKMAN っていうか、はい。はい。ああん。ええええ。 はい。 ああ、そうですか。はあ、なるほどなるほど。
はい、今時、逆にちょっと便利すぎて、ストリーミングサービスとかで、逆にね、その、わざわざ曲をインストールするとか、あの、あんまりないなってなっちゃって。
そうですよね。 はい。 はい。

あ、なるほど。そうすとあれですか、その、<groans> ごご自身がお好きだった、その学生の時に聴いていた音楽を、こうリストにして、こう聴いてらっしゃるって感じですか？
はい。 そうですね。 そう、懐かしいリストをちょっと作って、それはそれで聴いてますね、はい。<chuckles>
あ、いいですね。<giggles> やっぱ癒されますよね、そういうなんかこう、馴染みのある曲というか、思い出の曲、うーん。
しっくり合うんでしょうね、その今でこそ、そのいかなって思うことはあっても、ライブとかに行こうっていう気持ちにはなんないですけど。当時は、僕はその、らツアーとかやってたんですよね、僕の好きだったバンドとかが。
はい。 はい。 はい。 あ、そうでしたか。行かれたこともあるんですか？
はい、ありあるんです。あの、いぬお地元に1回来た時に、1回だけいきて行って、楽しい時間を過ごしたっていうのを、僕はそれを、今の曲でやる熱量はないんで。
あ。 ええ。はい。はい。 あ、はあ。 はい、なるほど。
そういう意味だと、やっぱりちょっと当時の曲が、僕ん中で一番良かったのかなと。<chuckles> うん、はい、思っちゃいますね。
はい。 ああ、そうなんですか。でもやっぱりね、ライブとか、い行かれた経験があると、やっぱりちょっと違いますよね、特別なものというか。
思い出補正も、ちゃんとかかってるんでしょうけどね。やっぱり、その一番聴いた、一番歌った、一番活動した、なんてね。
うーん。ま、やっぱそうだと思います。 ええええええ。ああ、なるほど。じゃ、当時結構、あ、カラオケとかでも歌ってらっしゃったんですか？
学校の関係だったんでしょうね、カラオケ屋さんが近くにあって、しゅういち行ってましたからね、友達と、はい。
え！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
いやいや、はぼかの横ですけど。 ぱり、楽しい思い出がやっぱり、ね、紐づいてるんですかね、<chuckles> やっぱり。 はい、いえいえ、ありがとうございます。 はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。